で、それを読んだ時に、はっと思ったんですね。これって、手分けして、あれこれ全部調べていった情報っていうのが入ってきて、で、いわゆるレム睡眠？
はい。 なるほど。 はい。ええ。 はい。
記憶を整理する段階じゃないですか、レム睡眠ってのは。
ああそうなんですね、レム睡眠って。ああ、なるほどなるほど。ほうほうほう。
はいはい。その2つがん、うまいことマッチングして、それで解決策を夢に見たんじゃないかと思ったんですよね。
うん。 はい。 ああ、すごいですね、それ。なんか理屈も通ってるし、確かに、うん、あの要はその人間の夢を見るっていう作用が、なんていうの、こう生きてく上で、ちゃんと使えるようになってるというのがすごいですね。
うん。 ね。 あ、はい。 はい。 はい。 ええ。ただ、当時のその時のことは今でも神が降りてきたって言ってんですけど、マジで、真面目に人生で1度だけです。そんなことが起きたのは。
はい。 ああ、まあ、うーん。 ああなるほど。あ、だから多分そうやって、いろいろ調べて、で、ね、いろんなあの人がやってるとこ全部網羅して理解しなくちゃいけないお立場だから、ま、それができたと。それから、ややっぱりほんとに困ってたっていうのが大事で意外とでしょ？それで、あともう1つは多分睡眠不足だったんですよね、ずっと。寝たのが良かったんじゃないすか、それ。うん。きっと頭がこう動かなくなったうんうん。
はい。 はい。 はい。 ほんとに困ってたんですね。うん。 そうですね、多分ね。うん。寝たのが多分良かったです。うん。だから、すすべてが、すべてが、か噛み合ったんですよね、おそらくね。うん。うん。それからだから、そのマインドショットガンとそのエピソードをベースにして、インスピレーションって普段どこでっていうふうに考える時には、あのやっぱりですね、詰め込みかなと思ってるんです。
そうですね。うんうん、なるほど。 はい。 はい。 はい。